Ja, es ist bei mir so, ich, äh, fühle mich nicht ganz so wohl in so, ich sage mal, mittleren Gruppengrößen. Also, wenn ich mich jetzt zu zweit oder zu dritt oder vielleicht sogar zu viert mit Leuten treffe, das mag ich noch, weil dann kann man ja auf die einzelnen Leute gut eingehen. Ich liebe es auch, tiefgründige Gespräche zu führen. Ähm, mir fällt es auch leicht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, irgendwie beim Wandern oder so, aber dann trifft man ja auch wieder eine Person. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Club bin, wo ja ganz, ganz viele Menschen sind und man einfach so tanzt, ist es auch total entspannt für mich, komme ich auch oft mit Leuten ins Gespräch. Aber ich finde so diese diese kleinen Gruppen, so 10 Leute zum Beispiel, da bin ich dann echt immer überfordert: „Mit wem rede ich jetzt? Wie mache ich das mit dem Small-Talk?“ Deswegen dachte ich, können wir da jetzt mal drüber sprechen.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, das ist, glaube ich, 'n interessantes Thema. Ähm, klar, gr mittle mittelgroße Gruppen sind immer 'n bisschen schwieriger, ne, weil dann, äh, eigene Dynamiken da anfangen. Bei kleineren Gruppen, äh, findet man eher eben, wie du sagst, tiefere Gespräche. Das ist, glaube ich, einfacher. Also, ich kann dich da sehr gut verstehen.
Ja, ich finde, wenn man, ähm, jetzt irgendwie mit 'ner Person ins Gespräch kommt, ähm, dann kann man sich ja so auf diese Person fokussieren. Also, man weiß einfach, man ist mit der im Gespräch und irgendwas findet man schon, was einen verbindet und so.
Mhm.
Und dann gibt's ja auch diese Settings, also, so was wie Bar oder Club oder so, da erwartet ja niemand, dass du jetzt mit jedem, äh, da ins Gespräch kommst. Also, <clears throat> fühlt man sich dann irgendwie
Das ist vielleicht hm, ja, ist vielleicht manchmal so 'n bisschen so die Frage, äh, wie gut kann man, äh, so Small-Talk handeln, oder? Ähm, das sind ja manchmal dann so Gespräche, dass man da irgendwie, hm, etwas kommentiert oder so 'n bisschen oberflächlicher redet als in äh, in kleineren Gruppen, ne? Das kann einem natürlich auch schwerfallen. “Über was spreche ich denn dann eigentlich?“, äh, ist dann manchmal die Frage.
Ja. Ja, aber also, wie gesagt, ich finde zum Beispiel im Club kann's ja auch passieren, dass man so eine Person dann irgendwie trifft. Man kommt ins Gespräch und das ist voll das tiefgründige, geile Gespräch. Und überhaupt also, ich finde es halt geil, weil da erwartet niemand mit dir, dass du dich mit irgendwelchen Leuten connectest und dann passiert's einfach und gut ist. Aber zum Beispiel habe ich's früher so richtig doll gehasst, in der Uni in die Vorlesung zu gehen. Das war wirklich immer so mein Horror, äh, Ding, weil da sind ja so voll viele Leute, aber das sind ja nicht alles deine Freunde.
Mhm, genau. Mhm. Hm, nein. <chuckles>
Ähm, und irgendwie ist es aber auch nicht dieses Anonyme wie im Club, wo's dann voll egal ist, was ich da mache und mit wem ich da rede. Also, ich schulde da quasi niemandem was und alle stehen da draußen so in Grüppchen. Und, ähm, ich habe mich dann halt immer so voll gefragt: „Zu welcher Gruppe stelle ich mich denn jetzt? Was sage ich denn jetzt?“ Und jetzt ist sind's natürlich vielleicht so 'n bisschen so Dinnerpartys, wo man die Leute nicht so gut also, nicht so gut alle Leute kennt und so, dass ich's dann einfach so also, ich finde, es ist schwierig, den Überblick da zu behalten.
Ja. Äh, genau, also, grade wenn man, hm, viele Menschen nicht kennt in einer Gruppe, ist das natürlich schwierig, ne? Äh, wenn du's schon so beschrieben hast: „Ja, äh, wo stelle ich mich dazu?“ Das ist so 'n bisschen äh, fühlt man sich sicherlich etwas unsicher. „Äh, wie beginnt man, äh, da Gespräche? Wie kommt man dann in Kontakt?“ Ähm, und das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass man die Menschen eben nicht kennt, ne? Ähm, wenn man, äh, Menschen besser kennt, ist das einfacher, weil man da, äh, wahrscheinlich auch mehr anknüpfen kann. Man hat dann mehr Gemeinsamkeiten.
Ja. Hm. Ja, ähm, und man muss sich halt irgendwie auch nicht so verstellen oder irgendwie so wie so 'n Spiel spielen und quasi also, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, manche Leute spielen dieses das Spiel halt so gut. Ich kann mich auch noch dran erinnern, da waren wir mal, ähm, auf so 'ne Art Stadtfest hier, wo ich herkomme, ist 'ne Kleinstadt, ähm, und ich war da zufällig mit meiner Mutter und meinem Vater. Und meine Mutter ist so jemand, die kennt halt einfach jeden. Also, die kennt einfach jeden, weiß, wann der befördert wurde, wann der sich hat scheiden lassen et cetera. Und dann, ähm, kommen wir da an. Natürlich begrüßt meine Mutter erst mal so 10, 20 Menschen, es kennt sie ja auch jeder. Mein Vater und ich, wir standen da einfach so und dachten uns: „Okay, wir holen uns jetzt erst mal ein Bier,“ ähm
Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Genau, dann steht man daneben und guckt zu, wie der andere die Gespräche führt. Aber, äh, vielleicht ist das auch etwas, was man äh, äh, sich etwas abschauen kann, ne, dass man sich versucht, Sachen zu merken von, äh, anderen Menschen und dass man da eben dann doch wieder anknüpfen kann. Das wächst ja auch mit der Zeit. Je mehr man aufmerksamer, äh, Menschen beobachtet, äh, desto mehr kann man von denen ja auch erfahren.
Ja, das stimmt natürlich. Aber grade wenn man jetzt neu irgendwo hinkommt oder jetzt bei so 'nem Gathering ist, wo man halt weiß nicht, vielleicht die Gastgeberin kennt und noch deren Partner oder so, aber da sind irgendwie 10 fremde Menschen, dann, ähm, ist das ja alles nicht der Fall. Und ich finde das dann he so 'n bisschen schwieriger mit diesem Smalltalk als andere Menschen. Ich finde, andere Menschen sind irgendwie so dieser Kleber, die alle so 'n bisschen kennen und so. Und ja, ich frage mich halt immer, wie die das dann machen und wo die woher die wissen, zu wem die sich jetzt stellen und so.
Mhm. Mhm. Ja, vielleicht machen die das einfach. Hast du das auch mal ausprobiert, dich einfach, äh, zu jemand dazuzustellen und versuchen, ins Gespräch zu kommen? Man kann ja dann, äh, erst mal anfangen, über, äh, vielleicht belanglose Themen zu sprechen, ob's das Wetter ist oder was grade f ähm, vor einem passiert. Äh, hast du das mal probiert?
Ähm, ja, also, ich ehrlich gesagt, ich bin da ziemlich befangen, ähm, also, zum Beispiel bei der Uni habe ich das so gemacht, dass ich also, ich hatte da halt so meine festen Freunde, sage ich jetzt mal. Ähm, und die anderen Menschen habe ich mehr oder weniger ignoriert, außer ich musste mit denen zusammenarbeiten. Also, klar, wenn man jetzt zusammenarbeiten muss ich bin ja auch nett und so, aber mich hat das dann immer so überfordert, dass ich dann vorzugsweise immer so spät zur Vorlesung gekommen bin, dass ich direkt da reinkonnte, ohne halt dieses unangenehme man steht in Grüppchen da draußen und so, äh, mitmachen zu müssen, ähm, und falls ich es doch miterleben musste, dann habe ich halt geraucht und mich damit so 'n bisschen beruhigt. Aber ja, ich mochte das nicht so gerne.
Mhm. Mhm. <chuckles> <clears throat> Das kann ich sehr gut nachvollziehen, ähm, aber eigentlich ergibt es hm, so geht es natürlich auch vielen Leuten an der Uni, ne? Das ist ja eigentlich in Regel in der Regel ein Riesenbetrieb und, äh, alle kommen dahin und keiner kennt einen. Äh, das sieht manchmal von außen vielleicht einfach nur so aus, ob sich alle kennen, ähm. Wie geht's dir denn heute mit der Situation? Äh, wie gehst du, n oder sprichst du jetzt aus der Vergangenheit von der Uni? Hat sich das 'n bisschen verbessert oder? Ähm
Mhm. Ja, also, ich finde, Uni war eigentlich so 'n bisschen so das Schlimmste mit dieser Situation, also, dass man diese große Gruppe so hat, bei der erwartet wird, dass man irgendwie Kontakt zu diesen ganzen Leuten hat.
Mhm.
Ähm, das war für mich so 'n bisschen dieser Horror dann mit dieser sozialen Angst. In meinem jetzigen Alltag als Erwachsene tritt es eigentlich weniger auf, weil ich ja einfach nicht mehr in so Situationen komme, wo das quasi so krass von mir erwartet wird. Also, wenn ich jetzt, äh, in ein Café gehe
Mhm. Man hat mehr jetzt so Gruppen, die man kennt, ne, einfach in denen man sich bewegt, ne, auch wenn wenn's nur oberflächlich ist oder nur entfernt, aber, äh, es sind nicht immer wieder neue Zusammensetzungen.
Ja, es ist bei mir auch tatsächlich so, dass ich sehr viel reise. Also, sind schon oft neue Zusammensetzungen, aber beim Reisen habe ich dieses Problem irgendwie weniger, weil dann stößt man ja eher vielleicht auf so 'ne einzelne Person. Also, du lernst jemanden im Hotel kennen oder am Kiosk oder so. Und dann ist es halt nicht so: „Hier sind 20 Leute, komm mal klar.“ Ähm, ich finde, das tritt ja eigentlich nur noch bei so, ich sage mal so Dinnerpartys oder Hauspartys auf, wo man vielleicht wenig Leute kennt. Aber gut, da hat man ja auch den ja, also, da finde ich's halt immer noch manchmal so 'n bisschen schwierig. Aber ich finde, wenn man halt ein, 2 Leute kennt und dann kann man gibt's ja auch vielleicht auch 'ne Tanzfläche. Also, Tanzflächen sind für mich so die Rettung dann.
Mhm. Mhm. Ja. <chuckles>
Ähm. Ja, aber ich äh, also, ich finde es halt jetzt immer noch nicht so entspannt. Also, wenn ich jetzt mir meine Mutter angucke, wie so deren soziale Ader ist oder meine Schwester. Meine Schwester ist halt so voll die erfolgreiche Vertrieblerin. Das heißt, sie ruft allen Ernstes irgendwelche wildfremden Leute an und verkauft denen ziemlich teure Dinge, ähm
Mhm. Ist 'n bisschen ihre Erfahrung auch, ne, die sie dann damit, äh, hat, ne, äh, dass sie das kennen, die Situation, ähm, äh, Unbekannte anzusprechen. Äh, ich glaube, das, äh, nimmt einem vielleicht auch die Scheu, ne, dass das, äh, über äh, einfach die Quantität, die Anzahl der Gespräche, die man mit Fremden geführt hat, vielleicht dazu führt, dass man, äh, etwas die Angst verliert, das zu machen.
Ja, vielleicht kann man's auch so sehen, dass ich das fü mehr üben muss, damit ich, äh, entspannter darin werde. Ich habe das bisher halt immer so eingeordnet, dass meine Schwester so gut in ihrem Job ist, weil die halt generell diese soziale Ader so hat.
Mhm. Mhm.
Aber man kann's ja vielleicht auch umgekehrt sehen, dann kann man halt mehr dran arbeiten.
Ja, äh, ja, aber ich habe da den Eindruck gewonnen, dass du gar nicht so unsozial wirkst in der Regel, ähm, öh, äh, hast ja auch viele Kontakte oder auch auf deinen Reisen, äh, lernst du ja auch Menschen kennen, ähm dass das schon vielleicht da ist ähm, vielleicht tatsächlich hast du recht, vielleicht dafür, bisschen mehr probieren einfach, äh, ähm, da aktiver zu werden. Vielleicht hilft dir das tatsächlich.
Ja. Ja, das, ähm, stimmt. Also, äh, ich versuche das, wenn ich das nächste Mal in so 'ner Situation bin auch so Networking-Events, das ist ja auch so was, ne? Das ist dann wieder genau das ist wieder dieses Uni-Gefühl. Also, wie gesagt, im Alltag habe ich's nicht, aber es gibt halt so Events, wo das kommt. Weil da sind dann ja auch immer so diese Grüppchen und man kennt viele Menschen nicht. Ähm, und das letzte Mal, wo ich dann bei so was war, da habe ich mich dann zum Beispiel mit so 'm älteren Mann unterhalten, äh, das war voll schön. Also, der war cool, der hat so 'n bisschen so was Ähnliches gemacht wie ich, aber aufgrund seines Alters natürlich schon etwas fortgeschrittener. Ähm, aber ich weiß noch, wie wie mein Herz halt auch so geklopft hat dadurch, dass da wieder diese ganzen Grüppchen standen in diesem riesigen Raum. Also, irgendwie macht mich das halt einfach so 'n bisschen nervös.
Uh, ja. Mhm. Hm, ja, so 'n bisschen wie so 'n Trauma, ne, das sich bei dir 'n bisschen entwickelt hat, ne? Das ist so 'n, äh, Automatismus an Gefühlen, die da bei dir ausgelöst werden, sobald du, äh, in solchen größeren oder mittelgroßen Gruppen bist, in denen du keinen kennst. Kann das sein?
Hm. Ja, das stimmt. Das, ähm also, ich denke davor nie so: „Ach toll, das wird entspannt,“ oder so. Ich denke halt immer so was wie: „Ich muss das jetzt überleben.“ Und dann freue ich mich sehr stark, wenn da irgendwie so 'n Glas Wein oder so ist auf der Veranstaltung, damit das hilft beim Überleben. <chuckles>
Mhm. <chuckles> An dem man sich auch festhalten kann, ne? Aber, äh, du machst es ja trotzdem, ne? Also, insofern bist du sehr mutig, finde ich. Ähm, ähm, trotz der der Sorge oder Ängste, die du da vielleicht hast, äh, begibst dich ja trotzdem immer wieder in solche Situationen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal 'ne tolle Leistung, ne? Also, gehst dem nicht aus dem Weg.
<chuckles> Ja, genau. Ja. Ja, ja, also, ich glaube, Networking ist halt einfach manchmal wichtig so in diesem beruflichen Kontext. Und, also, es ist jetzt nicht meine Lieblingstätigkeit, aber ich, ähm, versuche das und gut, ich versuche da jetzt einfach noch so 'n bisschen gelassener zu sein in Zukunft und daran zu denken, dass, ähm, ja, vielleicht das auch mit der Übung quasi besser wird.
Mhm. Genau, ja und, äh, einfach weitermachen. Ich glaube, du bist da auf dem richtigen Weg, ganz sicher.
Okay, ja, ich danke dir.
Mhm, sehr gerne.